あの、なんか、最近いろいろ仕事忙しくて疲れ気味なんですけどうん、はい。これは、ま、休憩はね、いつも取ってはいるんですが、この、なんか、休憩の取り方がちょっとなんか、効率がなんか良くないのか、なんかもっといい休憩方法あるのかっていうのを、ちょっと今疑って、いろいろ試そうかなと思ってるんですけどはい。この短い休憩時間でなんか集中力とか生産性を高められる方法っていうのをちょっと、もしご存知だったらなんかアドバイスいただきたいですし、ちょっと、むちょ、難しそうな感じだったら、なんか、いにょろ、一緒に考えていただきたいなと思うんですけど、お願いできますか？
はい。 そうなんですね。 はい。 はい、大丈夫です。えっと、ちなみに、その、あの、さいろいろ試しえっと、ま、現在どういった休憩法をされておいるってあったりしますか？
はい。 そうですね、あの、だいたい作業中とかでしたら、なんか、5分10分くらい時間取って、ま、ベタですけど、ま、立ち上がって、軽く、なんか、体を横に、ん、傾けたりのストレッチと、あとはなんか、み水とか、うん、炭酸水とか、ま、お茶とか、そういうの飲んで、ま、ちょっと水分補給なり、あと軽くつまめるなんか、ま、お菓子とか、まあ、なナッツ系、ナッツをつまんだりとか、あとは普通にトイレ、トイレすよね。うん。
ああ。 はい。 あ、いいですね、はい。 ああ、いいですね、はい。菓子系ってあ、はい、なるほど。あの、お菓子系ってその、ナッツ以外に何か食べたりってあったりしますか？
そうですね、なんか、ん、ドライフルーツみたいなんですかね。なんか、うーん。
ああ、結構疲労に効く系ですかね？
ちょっと、そこまでわからないんですけど、なんか、ん、適当にそこら辺のスーパーであった手頃なもので、うん、ん、いいの見つけたらちょこちょこ買う感じですかね。
あ、そうなんですね。 なるほど。そうですね。その、ま、結構あの、仕事ってあの、どどういった、あの、なんでしょう、どれぐらい集中力が必要なものってあったりしますか？
そうです。メインの仕事は、あの、在宅のフリーランスで英語を教えてる仕事してるんですが、はい、はい。それが、まま、予約枠としては、あの、夕方の4時から夜の10時くらいまで、ま、入れられることがで最大できまして、でも全部埋まるってことはあんまりなくて、ところどころに30分とか1時間とかで、生徒さんの、そ、入れてやるので、ま、その、やってる間自体は、ま、集中、うん、もちろんできるんですけど、ま、その曖昧とかに色々、ほかのその、授業の準備や、そ、いや、その、ちょっとまとめみたいなの入れたり、ちょっとほかの作業入れてみたりとかするんで、その合間とかで、じゃ短い休憩とかも入れたりしようかなとしてやってるんすね。
あ、そうなんですね。 なるほど。 はい。 なるほど。 えっと、その、ま、途中、あの、休憩の時間にちょっと水を飲んでいるっていう風におっしゃったと思うんですけど、なんでしょう、こう、作業中に水を飲まれたりとかってしないんですか？
はい。 ああ、まあ、飲みますね。軽くきづ気づいたら、はい。うん、気づいたら飲むくらいなので、たまにはちょっと忘れて休憩の時に飲むってこともありますけど、うん。
あ、そうなんですね。 なるほど。 あ、ま、たまにありますよね、そういうこと。あ。
はい。全く飲まないってことはないですね。はい。
はい、なら良かったです。えっと、そうなると、そうですね、結構、あの、休憩のペースは、その、何でしょう、あの、ま、割と、あの、予測ができないみたいなところもあると思うんですけど。
はい。
あの、そういった時に、そうですね、結構、ま、お仕事は、こう、ど最大どれぐらい連続するとかってあったりしますか？
そうですね、ま、2時間くらいかな、長い時でもだいたい。はい。
あ、なるほど。確かにそれが、で、それが、ま、あの、いつ2時間入るかは予測ができしづらいって感じですかね？
そうですね。でも、だいたいは、あの、1時間くらいで終わることが多いです。はい。
あ、なるほど。そうですね、結構、そうあの、結構、その、ま、あの、途中、あの、体を動かすっていう風におっしゃってたと思うんですけれども、そう、なんでしょう、こう、ま、え、肩回りとかも結構動かされてたりされされますか？
はい。 ああ、そうです。肩、うん、肩を軽くぐるぐる回したり、首をちょっと横とか
はい。
なんですかね、前後と横に振るみたいな、うん。はい。
はい、いいですね。はい。結構、それも結構疲労に効くと思うので、それはすごい、いい方法だと思うんですけども、そうですね、あと、ま、深呼吸とかってされたりしますか？
はい。 ああ、呼吸はあまり気いつけたことないですね。うん。
なるほど、そうですね。ま、そそう、結構、あの、ゆっくり吸って、あの、ま、長めに吐くっていうのは結構、あの、疲労に効果的なこともあるらしいので、ちょっとそのあたり取り入れるともしかしたらいいかもしれないと思いました。
はい。 うーん。 なんか、具体的な秒数とかってあるんですか？なんかわかるところあります？
そうです、確か、ま、記憶は確かなら、確か4秒ぐらい吸って6秒ぐらい吐くっていうのも方法の一つらしいですね。
ん、あ、だいぶ長いんですね、うーん。
はい。はい、確か4秒吸った後一旦間を置くんだったかな？ちょっとそこはちょっと、あの、詳しく覚えてないんですけど
はい。あ、それちょっとね、い意識しないと、その、ん、その、秒数ね、できませんもんね。うーん。
ま、そんな感じが はい。ま、なので、ちょっと、ま、そういった方法で、ま、ちそうすると確か、なあの、ま、副交感神経がちょっと、あの、ま、活発になるというか、こうリラックス効果も得られるらしい、で、そうした方法も一つかなと思いました。
はい。 うーん、なるほど、なる、ちょっ うん、あ、ちょっと呼吸はちょっとね、あまり意識してなかったんで、はい、ちょっと、ず取り入れてみたいと思いますよね。ま、りゅ
あと、そうですねあ、はい、何でしょう？
あ、いやいだい、じょ、す、はい。
あと、そうですね。ま、結構、あの、目を使わず、結構、あのいざ在宅でしたっけ？その、ま、目を使う作業があると思うので
はい。
あの、結構、目を休める事に関して、こう、意識されてる事ってあったりしますか？
そうですね、目は、なんかちょっとマッサージしてみたり、ま、顔洗ったりとかですかね、うん。うん。
あ、ああ、なるほど。そなると、やっぱり、その、ま、ほ ほうの一つとして、ちょっと、ま、目元をあっためるってのも結構、あの、休憩で、こう休憩に効果的らしいので、う、そいのはしてみてもいいのかなと風に思いまし
はい。 はい。 うんと、あっためると具体的にどういう方法でやるやるだったらいいですかね？
そうですね、例えば、その、ま、蒸しタオルでちょっとこう、目元をあっためるっていう方法もありますし、その、まあ、毎回ちょっと蒸しタオルがちょっとあれでしたら、ちょっと、あの、まあ、そういう、あの、機械なんでしょう、こう、ま、アイマスク、あっためてくれるアイマスクもありますので、それ使うっていうのも方法の一つだと思いますね。
はい。 うん。 はい。 うーん。あ、うん、そ目の血行、それでよくするってことですかね？
そのその、なんでしょう、こう、目目の目は血行良くすると、結構、目目の疲れってのは結構いろんなところにきょうえい影響が出るらしくって、それ、こう、あの、ま、あの、ま、肩とか、あの、もうほんとに、ま、肩とかにも影響が出るらしいので、ちょっと、あの、そういったことをあっためることで、ちょっと、より、なんでしょう、こう、ま、全体的に、こう、あの、ま、効率を上げられるんじゃないかなという風な印象を受けました。
はい。 うーん。いや、目もほんとにね、<chuckles> 結構、画面、長時間、何時間も見つめてるんで、さすがにちょっと眼精疲労っぽくなってきたかなと思ってるんで、ま、ちょっとね、そういう意識して温める、大事かもしれませんね。その、なんか、蒸しタオルって、用意する時間って結構長いんですか？
えっと、用意蒸しタオル、そうですね、ほんとに、あの、ま、方法によっま、ちょっと、ん水で濡らして、レンジでチンしてって感じですかね。
はい。 うーん、ちょっと、に1、2分くらいでできる感じですかね。用意は。
ま、ちょっと、ま、温かさは好みによると思うんですけど、ま、大体そういったイメージですかね。
はい。 うーん。ま、それだったらあれね、休憩時間に。そのその乗せるのもほんとに短時間でいいんですよね。
まあ、え、確か、ま、記憶が確かなら、10分ぐらいが、こう、ま、理想的っていうのもあると思うんですけど、ま、5分とかでも効果は実感できると思いますね。
うーん。 わかりました。それだったらね、全然取り入れられると思うので、対応させていただきたいと思いますね。うん。
はい。あと、ま、目を温める以外にも、ちょっと、もうあ、そうですね。あの、結構、ま、目をつか目の疲れがある、あの、あれあんまり対応できてなかったようですので、一応、そうですね、あの、こう、ま、あの、ブルーライトカットの、ま、眼鏡を用意するとか、あるいは、その、ま、そういった、あの、モニターとか、うーん、なんでしょうね。あと、フリッカーフリーでしたっけ？ちょっと、あの、目が疲れにくくなるモニターっていうのもあるらしいので、ちょっと、そういっ してもいいのかなという風に
はい。 はい。 うーん。 ああ、なるほどなるほど。おつあ、うーん、あ、ちょっとモニターの買い替えまではちょっとまだ、ん、行けないですけど、そうですね、ちゃんとブルーライトを減らすような、うん、設定とかは、まずはやってみたいかなと思いますね。メガネをうん、うん。はい。うんうん。
はい、確かに設定なら、はい、結構手軽にできると思いますので。 あとそうですね、ま、目に目に以外に関しては、ちょっとま、肩を温めるっての、結構効果的らしいですね。
肩を温める？どうやって温めたらいいですか、これ？
そうですね、そういったあの、なんでしょう、あの、ま、グッズがちょっと、あの、まあ、売っておりまして
はい、どういう原理で温めるんですか、それ？
こん ま、ちょっとそのグッズをちょっと、ま、レンジでチンして、で、それをあの、ま、肩に乗せるとあったかくなるみたいな、か感じですね。
ああ。<chuckles> ええ、なるほどなるほど。レンジでチンすると温かくなる。ふーん。
なので、ま、ちょっとそういったものを使うと、まあ結構、まあ、肩こ、とかもほぐれて、ちょっとま、デスクワークがだ、デスクワークというかまあ、そうですね、だと思いま思いますので、ちょっとま、そういった疲れも結構なんでしょうね、生産性は高めていけるんじゃないかなという風に思い思いました。
うーん。はい。 なるほどね。やっぱ温めていろんなところの血行良くするっていうのがキーポイントなんすね。
そうですね、まあ、いや、意外とちょっとま、とりま、そういったこともちょっと方法の一つかなという風にはちょっと思いましたね。
うーん。
あとそうですね
だと、に肉はい、肉体的なのはなんかこう結構いろいろアドバイスいただいたんですけなんかメンタル的になんかリフレッシュできるものってなんかありますか？
そうですね。やはりちょっと、休憩時間にちょっと、例えばスマホの SNS とかをこう、長時間見てしまいますと、ちょっとそれはあの、つ休憩にはちょっとまあ、ばまあ頭が休まらないと言いますか、ちょっと情報がこう、インプットされて、まあ、あの、より、まあ、精神面的にはあまりこう、すまあ、なんでしょうね、いあまり効果的ではないかも知れ知れないですので、 た時はちょっとあの、そういったインプットをなるべく避ける、というのも方法の一つかなと思うんですが、実際、 はい。
はい。 はい。 ああ、そうですよね。うーん、頭、ね、使ってしまうし、目も使っちゃいますもんね。そういう休憩時間にそれもやっちゃうと。
はい。そうしたことって、されたりしますか？
え、そういう、あの、それを、意識的に避けるっていうことですか？
はい。
そ、 あけないので、み見ちゃいますね、なんかちょっとうけると。はい、はい。
ああ、やっぱりちょっとついつい見ちゃいますよね。ていうのをちょっと、ま、あの、休憩時間中にちょっとまあ、そうですね。そういったことをかきかけると、結構まあ、あの、何でしょうね、頭のところもちょっと、スッキリするんじゃないかなという風に思います。
うーん。 そうですね。だから必要がない時は、極力見ないようにした方がいいですね。はい、わかりました。はい、はい。
はい、あとそうですね。まあ、あの、まあ、その、まあ、じ休憩時間がまあ、ちょっと、まあ、もし短時間しかないようでしたら、それでもう、あの、休憩の始まった瞬間の、本当に最初1分2分がちょっと、まあ、あの、なんでしょうね。こう、き休憩に切り替える勝負、みたいなところもああるあると思いますので。
うん。 はい。 うん。 はい。
こう、徐々に、こう、なんでしょうね、こう、仕事引っ張って休憩仕事引っ張って、引っ張って、こう、休憩になかなか切り替えにくいっていうよりは、ま、あの、一気に切り替えた方が、こう、より効率的に で。
うん。 はい。 ああ、なるほどなるほど。はい。
はい、なので、こう、なんでしょうね、こう、そういったところも意識すると、こう、精神的にいいのかなと風に、お思います。
うーん。なんかそれを、なんか、切り替えるトリガーとか、なかでいいやつってあるんですか？
そうですね。こう、そこそれに関してはちょっとグッズがあるとかっていうわけではないんですけども、やはり、その、なんでしょうね、こう、ま、ん、え、やっぱり、その、ま、スマホとか見てしまいますと、ちょっとやっぱやっぱりそういうとこに影響出てしまいますので、ちょっと、まあ、そうすね、こう、意識的にやるってだけでも結構効果が実感できるんじゃないかなと風に思いました。
はい。 はい。 うーん、なるほど。まあ、そしたらなんか、壁か？壁訓じゃないですけど、どこかになんか、「この時間はもう、休むぞ」みたいな、なんか、目につくとこに書いて、ちょっと意識にのぼらせると、いいいのかもしれないすね。
あ、いいですね、それ、確かにちょっとそういう風に、ちょっと、ま、こう、休憩の時間を休憩に、すあの、するっていう、切り替えると、こう、かなり、こう、効率的な休みは、こう、実感できるかもしれないという風に思いました。
うーん。 うーん。 はい、わかりました。じゃあ、今日いただいた、なん、この、呼吸法、ん、呼吸法が全然意識してなかったんで、これちょっとやってみたいですし、ぬけん目、目とか肩の血行上げるために温めて、しっかり休んではい、でね、ほう、SNS とか結構見ちゃうんで、もう、それも極力、<chuckles> 多分すぐゼロにできないと思うんで、極力抑える方向で努力して、ね、やって、ぐらいか、にはい。
はい。 そうですね。 はい。徐々に、徐々にちょっといい方向に向かっていただけたらなと風に思います。
ないかなと思います。今日はお話聞いていただいて、ちょっといろいろアイデアもいただいてありがとうございました。これでちょっと頑張っていこうかなと思います。
はい、頑張ってください。こちらこそ、あの、聞かせてくださってありがとうございました。失礼いたします。